Bạn ơi, dạo gần đây á nha, mình vừa mới chia tay một cái mối tình khá là lâu luôn, tụi mình quen nhau 10 năm á bạn, nên là á, mình cảm giác để mà bước tiếp khỏi cái mối tình này á, mình khá là khó khăn luôn. Tụi mình á nha, còn có quyết định là tiến tới hôn nhân nữa bạn, nhưng mà có một số cái vấn đề á khiến cho tụi mình phải dừng lại luôn á. Nên là hiện tại nè, mình đang khá là buồn bã với lại khó rất là chật vật luôn á bạn, rồi mình á hổng có biết á nha, mình sẽ bước tiếp khoảng thời gian sắp tới như thế nào luôn.
Ừm. Ừm, mình hiểu cảm giác của bạn nè, có nghĩa á là bây giờ mối quan hệ mà hai bạn đã quen nhau là đã 10 năm rồi, là cũng 1 thập kỷ luôn á chớ, mà chia tay thì mình cũng đang hiểu là bạn đang rất là buồn luôn. Vậy thì không biết là cái khoảng thời gian mà kể từ khi chia tay đến nay là bao lâu rồi bạn ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, tụi mình chia tay đến nay á bạn thì cũng được tầm 3 tháng rồi, thì ở trong 3 tháng này đó nha, cảm giác như mình là với ảnh vẫn còn yêu nhau á bạn. Tại vì bạn biết hông? 10 năm bên nhau là cả một cái quá trình rất là dài luôn, kiểu như là, thành gia đình của nhau luôn, chứ hổng phải là còn người yêu nữa, nên là để mà chấp nhận khỏi cái mối tình đó với mình á, khá là khó khăn luôn. Hiện tại á bạn, kiểu như là, mình cứ giống như là mình hông có tin được cái chuyện đó xảy ra dù 3 tháng trời á, kiểu như, đêm nào về mình đi làm về mình cũng suy nghĩ rồi mình khóc rất là nhiều luôn á bạn.
Mình hiểu rồi nè, nhưng mà, ờ, cho mình hỏi nha, không biết á cái lý do chia tay là cái gì ha?
Ừm, cái lý do tụi mình chia tay á là do tụi mình hông có còn tiếng nói chung nữa, mình cũng hông biết nữa. Dù á là tụi mình đã có kế hoạch là sắp cưới vào cuối năm nay nè, nhưng mà thời gian gần đây á, mình cảm giác như là ảnh có một cái dấu hiệu gì đó rất là lạ luôn, kiểu giống như, á là ảnh cứ ít thời gian dành cho mình nè. Rồi khi mà ảnh nhắn tin điện thoại á bạn, thì nó cứ cảm giác như là giấu giếm mình cái điều gì á. Rồi xong nha, khi mà mình nói chuyện với ảnh á thì ảnh cũng ảnh hông có thừa nhận cái việc đó, ảnh hông có đấu thừa nhận là ảnh hổng quan tâm mình. Ảnh cứ nói là dạo đần đây ảnh rất là bận rộn trong công việc đi, và mình ảnh hông có thời gian dành cho mình nhiều nữa. Nhưng mà mình đã cố gắng gạnh gặng hỏi như thế nào nha bạn. Và đỉnh điểm á là có một hôm á mình phát hiện là ảnh có rủ một cái bạn gái khác đi uống cà phê, thì đó là cái đỉnh điểm của quá trình luôn. Và mình có gặng hỏi á là "Tại sao anh lại hẹn một người con gái khác đi uống cà phê?" Khi đó đó nha, ảnh mới nói với mình là ảnh chỉ ảnh dạo này ảnh thấy, kiểu, ảnh muốn, ơ, có sự mới mẻ hơn á, ờ, ảnh muốn thử là đi uống cà phê với bạn khác. Mà trong khi là đang quen mình mà ảnh nói câu đó bạn nghe thấy có được hông? Mình cảm giác rất là bức xúc luôn á, cái xong mình mới nói là "Bây giờ á thôi em thấy là cái mối quan hệ này nó có vấn đề rồi từ những cái bước nhỏ nhặt, từ những cái điều nhỏ như vậy á mà anh còn làm em hổng có tin tưởng nữa thì em thấy á là cũng khá là khó cho cái việc là tụi mình có thể tiến xa hơn nè. Rồi tới một cái đám cưới nữa.", nên là tụi mình cũng quyết định dừng lại luôn. Nhưng mà á, thật ra là mình có là người chủ động đi nữa thì mình rất là đau buồn đó bạn, kiểu như là, vì nó quá quen thuộc rồi á, nên là khá là khó khăn cho cái việc là có thể vượt qua được.
Ừm. Vậy ha. Vậy á hả? Ừm. Ừm. Mình hiểu nè, nói chung là bạn, ờ, kiểu như là, quen lâu rồi như vậy nhưng mà bạn lại phát hiện á là ảnh đi hẹn hò cà phê với lại một, ừm, người con gái khác, nhưng mà lúc đó là, ờ, ảnh hẹn hò cà phê vậy thôi, nhưng mà sau đó thì ảnh cũng hông có giải thích gì về cái mối quan hệ đó luôn hả?
Ảnh cứ, gọi là, ảnh hông có né tránh vấn đề á bạn, mình hông có thích cái kiểu là cứ né tránh vấn đề thôi. Nếu mà là bạn bè thì ảnh có thể nói là người bạn như thế nào đó. Tại vì bạn biết sao hông? Trước khi mà mình thấy cái hẹn, cái tin nhắn đi cà phê đó là mình đã thấy những cái dấu hiệu khác rồi, như là mình kể là ảnh ít quan tâm mình hơn và lâu lâu á mình sẽ cũng có thấy những cái tin nhắn. Nhưng mà mình á thì mình muốn ảnh là chủ động nói với mình luôn á, chứ hông phải là đợi mình gặng hỏi ảnh mới nói, thì khi mình phát hiện những cái tin nhắn đó thì mình cũng đã có, gọi là, nói những cái lời mé mé á, là "Dạo này sao sao em thấy là tụi mình quá xa cách đi." Thì ảnh cũng nói là "Ừm, anh cũng thấy như vậy và anh cảm giác là anh đang hoá quá bận với công việc." á, thì khi mà nghe nói vậy á thì mình cũng cảm giác là, à, chắc là cũng hông có vấn đề gì đâu, thì những cái người con gái đó có thể là chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mà đến đỉnh điểm là khi mà mình phát hiện là rủ đi cà phê á, thì ảnh cũng nói là ảnh cũng nói với mình luôn á là mình ảnh muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn mà. Mà bạn biết hông? Tự nhiên yêu nhau 10 năm mà đi tìm cảm giác mới mẻ hơn thì làm sao chịu nổi cái điều đó được.
Ừm. À! Ừm, đúng rồi. Ừm, như vậy là, ờ, bạn, ờ, cảm thấy rất là buồn, đúng hông? Ừm, nói chung là ai mà trải qua cảm giác như bạn thì, kiểu, cũng sẽ cảm thấy như vậy á, tại vì, ờ, kiểu, mối quan hệ quen nhau 10 năm rồi mà, kiểu, nhiều khi quen, kiểu như, xem nhau là gia đình luôn, đôi khi là còn lâu hơn những cặp vợ chồng mới cưới nữa và tự nhiên lại nói là đi tìm cảm giác mới mẻ thì có khác nào là ngoại tình đâu. Đó, cho nên là bạn là quyết định là hổng có tha thứ cho ảnh luôn á ha?
Đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Từ cái giây phút mà ảnh nói như vậy mình cảm giác là tất cả niềm tin của mình, kiểu như là, sụp đổ á. Nhưng mà thật ra là cái việc chia tay nó cũng khá là khó khăn như vậy đi, cũng khá là tồi tệ như vậy á, nhưng mà mình cảm giác là sau chia tay đi, cảm giác của mình cũng khá là chật vật luôn á, kiểu như là, dù quen ờ, dù chia tay hổng có tốt đẹp, nhưng mà tại vì bên nhau quá là lâu rồi á, để mà có thể bước tiếp á, cũng chắc cũng mất nhiều thời gian á.
À. Đúng rồi ha. Ừm. Đúng rồi đó. Kiểu như là quen nhau quá lâu mà thành thói quen luôn rồi mà. Vậy thì không biết á là cái, a, bây giờ sau 3 tháng rồi thì cái cảm xúc chính trong bạn hiện tại thì còn lại lại là cái gì, là trống rỗng nè, hay là bạn vẫn còn buồn và giận ảnh?
Ừm, sau mà 3 tháng á bạn thì hiện tại là mình vẫn rất là buồn với lại giận ảnh luôn, nhưng mà song song đó thì mình vẫn nhớ về những cái kỷ niệm tươi đẹp của tụi mình á. Rồi mình cứ suy nghĩ á là "Hông biết á là mình chia tay như vậy á là có đúng hay không?". Kiểu như là, cảm giác có một cái sự nuối tiếc nhẹ á bạn, rồi á mình giận ảnh rất là nhiều á, vì đã, gọi là, giống như là, phản bội mình á, phản bội lại cái niềm tin mà mình tụi mình đã trải qua với nhau á. Rồi mình cũng lo lắng á là hông biết nha, làm sao á để mình có thể là vượt qua cái mối tình này, rồi làm sao mình có thể là bước tiếp trong tương lai. Nói chung là tâm trạng của mình rất là hỗn loạn luôn.
Mình hiểu nè. Ừm. Rất là rối bời luôn đúng hông? Ừm, có nghĩa là quen nhau lâu quá rồi mà thì bây giờ lại là chia tay thì gần như là cũng có nhiều người nói là 10 năm thì cũng như là một 10 năm thanh xuân của người con gái thì đâu có phải là ngắn đâu. Nhưng mà rồi không biết á thì sau chia tay đó thì cái gọi là cái cuộc cái cuộc chia tay này thì đã ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống hàng ngày của bạn ha? Từ cái việc ngủ nè rồi đến việc ăn uống, rồi việc làm việc của bạn và mối quan hệ xung quanh nữa thì bạn thấy là bạn đã bị ảnh hưởng nhiều như thế nào hông?
Ừm, có ảnh hưởng rất là nhiều luôn nha. Mình á, đêm về là mình hổng có ngủ được nè, kiểu như là, mình bị khó ngủ trằn trọc á bạn, mình cứ mãi suy nghĩ trong đầu thôi. Còn cái việc ăn uống á thì dạo này á nha, mình cứ, gọi là, ăn nhiều hơn á. Giống như là, mình buồn quá bạn, cái là mình phải ăn nhiều hơn, mình cứ uống trà sữa nè, rồi mình uống cà phê nè, rồi á mình cứ ăn vặt liên liên tục luôn, dạo này là mình tăng mấy cân luôn rồi đó. Còn công việc ở công ty á thì á bạn biết hông? Kiểu như là, mình đúng tập trung được đâu, kiểu như là, mình cứ nghĩ về cái lý do không à. Tối á thì mình lại mất ngủ, mình hông có tập trung, thêm cái tinh thần hông được thoải mái nữa, cái công việc á nó cũng hông có ổn gì luôn, dạo này á mình đang bị mọi người nói á là mất tập trung trong công việc á bạn.
À! Ừm. Mình hiểu nè. Có nghĩa là bây giờ thật ra thì cái việc chia tay của bạn cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới túc cuộc sống của bạn luôn á ha. Vậy thì không biết á là bạn có thử những cái cách nào mà để giải quyết những cái vấn đề trên hông?
Đúng rồi. À, cách á thì mình cũng có thử là nói chuyện với bạn bè rồi, nhưng mà á mình thấy là bạn bè á thì bạn cũng, kiểu như là, tâm sự với mình một phần thôi, một phần quan trọng á là do mình, gọi là, cố vượt qua thôi, chứ cũng hông có ai mà lúc nào cũng ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi á. Nên là mình thấy cái cách này cũng hổng có hiệu quả lắm.
Ừm, mình hiểu nè. Nói chung á là bạn cũng có thử, ừm, chia sẻ với bạn bè rồi, nhưng mà cũng chưa thấy là được ổn hơn phần nào, đúng hông? Vậy thì, ờ, bây giờ mình cũng có một cái số cách á, để, ờ, ừm, giúp cho bạn, gọi là, ờ, có thể ổn hơn sau khi mà chia tay, thì hổng biết là bạn có muốn nghe hông?
Rồi. Ừm, mình rất là muốn nghe nha, tại vì hiện tại mình đang bị mắc kẹt với lại cảm xúc đó quá là nhiều luôn và mình khá là khó là bước tiếp trong tương lai, hông biết sẽ như thế nào á bạn, thì bạn cho mình vài cái lời khuyên ha.
Ừm. Mình hiểu nè, nói chung á là ai khi mà, ừm, trải qua một cái cuộc chia tay, đặc biệt á là chia tay một cái mối quan hệ mà kéo dài 10 năm như vậy á, thì thực sự ấy là cũng rất là đau lòng luôn á, ai mà giống như bạn thì cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng nè, rồi chán nản nữa. Đó, thì, ừm, bạn cũng đừng có tự trách bản thân quá nhiều, đôi khi á là bạn đừng có hay tự trách mình là, à, có phải là do bạn hổng tốt nên là ảnh mới chia tay với bạn, hoặc là, à, có phải là do bạn sai ở điểm nào hông, hay là có phải là do có cái điểm nào mà bạn làm ảnh hổng có hài lòng, thì nói chung là bạn đừng có bao giờ tự trách bản thân bạn nha. Đó, bạn hãy cứ nghĩ á là, ừm, đôi khi á là hai người đã đi một chặng đường dài như vậy rồi và đến bây giờ thì hai người hết duyên rồi và đây là lúc mà bạn bước tiếp và bạn, ờ, có duyên với lại một người khác, hổng phải là ảnh nữa. Cho nên là đừng có quá buồn và cũng đừng có quá tự trách bản thân nha.
Đúng rồi. Ừm. Nói chung á nha, là hiện tại bây giờ nè, mình phải là s đừng có suy nghĩ là tự trách bản thân quá là nhiều, đúng hông? Tại vì vì dù sao á, cái chuyện chia tay nó cũng đã xảy ra rồi mà mình cứ mãi suy nghĩ như vậy á thì cũng khó để vượt qua, đúng hông bạn? Nghe bạn nói xong á, chắc là mình phải nhìn nhận lại bản thân xem như thế nào mới được á ha.
Ừm. Đúng rồi đó, nói chung á là đừng có bao giờ tự trách bản thân sau khi mà chia tay cái mối quan hệ như vậy. Đó, nhiều khi là ng đâu phải là do bạn sai đâu mà nhiều khi do người ta hổng tốt thì sao? Rồi á nha, ờ, bạn có thể là tại vì bạn nói là bây giờ đôi khi thỉnh thoảng thì bạn cũng vẫn còn nhớ lại cái mối quan hệ này nhiều nè, tại vì, ừm, thực ra thì cũng mới chia tay khoảng 3 tháng thôi mà. Thì, ờ, theo như mình á thì, ờ, cái cách mà để bạn có thể, gọi là, nhanh quên đi người yêu cũ á thì bạn có thể thử cách này ha, thì bạn có thể là đừng có nhớ đến những cái kỷ niệm đẹp nè, đó, đừng có nhớ đến những điều tốt đẹp về người yêu cũ ở trong quá khứ nữa. Mà bây giờ á bạn hãy nhớ đến những cái, gọi là, hổng có tốt về ảnh đi, nhớ tới những cái điều mà những cái lý do mà bạn chia tay, rồi nhớ đến những cái lúc mà hai người cãi vã đó. Đó, khi mà nhớ đến những cái điều xấu á thì bạn sẽ nhanh nhanh nhanh là bạn sẽ quên đi được người yêu cũ thôi.
À, mình hông có nên nghĩ về những cái điều tốt đẹp thì mình như vậy á nha, thì mình sẽ khá là khó để vượt qua, đúng hông? Mình nên là suy nghĩ xem là cái lý do thực sự chia tay là á gì? Tại vì là ảnh tồi tệ với mình mà. Công nhận á nha, giống như là mình bình tưởng bình tĩnh ra vậy á bạn. Kiểu như là, à, mình phải suy nghĩ kỹ lại xem á ph là lỗi phải do mình hông mà mình cứ mãi suy nghĩ như vậy thì đâu có được. Công nhận á nha, mình nghĩ cách này cũng khá là hay luôn, mình sẽ cố gắng áp dụng xem sao.
Ừm. Đúng rò. Đúng rồi đó, mình thử áp dụng coi sao. Rồi, ngoài ra thì bạn có thể là là tập lại cái thói quen hằng ngày, à, để mà tạo cái, gọi là, cái giấc ngủ ngon hơn. Hoặc là bạn có thể ăn uống điều độ hơn nữa, chẳng hạn như là tối thì cố gắng bạn, ờ, đi ngủ tập cái thói quen đi ngủ sớm đi, bởi vì khi bạn thức khuya đó bạn, rồi bạn lại suy nghĩ linh tinh rồi bạn lại nhớ về những cái kỷ niệm với người yêu cũ nữa, xong rồi thành ra là khó quên đi. Đó, cho nên là cố gắng tập đi ngủ sớm, ngủ sớm thì cố gắng là tránh xa cái việc mà bấm điện thoại khoảng 15 đến 30 phút trước khi đi ngủ ha. Có thể là uống nước nóng nè, rồi viết nhật ký, đó, đừng có bấm điện thoại nhiều là làm cho bạn khó ngủ hơn nữa đó. Ngoài ra thì ăn uống á, bạn có nói là bạn, à, gọi là, do bạn stress quá đi, cho nên là bạn, ờm, ăn nhiều. Thì bây giờ mình cố gắng là bạn có thể đăng ký, ờ, tập gym và bạn đăng ký thêm, ơ, PT á, thêm người người huấn luyện cá nhân á. Thì khi mà có cái người huấn luyện cá nhân á, người ta sẽ nhắc nhở bạn coi như là ăn uống điều độ nè, và ngoài ra còn thiết kế cho bạn những cái bữa ăn có đủ đầy đủ chế độ dinh dưỡng luôn. Đó, làm cho bạn có thể kiểm soát được cái việc ăn uống và cả cân nặng của bạn nữa đó nha.
Ừm. Có nghĩa là mình nên cố gắng ngủ sớm để tinh thần mình được tốt hơn, đúng hông? Mình trẻ sẽ cố gắng là tránh xa những cái điện thoại nè, rồi mạng xã hội rất là nhiều á, tại vì công nhận nha mình cứ mãi lướt điện thoại đi thì mình hông có đi vào giấc ngủ được á bạn. Với lại bạn có nói về cái việc á là mình, ờ, ăn quá nhiều đi cũng là ảnh hưởng, đúng hông? Thì mình thấy công nhận đúng nghe, dạo này á mình thấy mình mập lên rất là nhiều luôn á, chắc chắn á là mình phải thể dục nè, với lại là mình chắc mình thử là tìm những cái môn thể thao mới, hay là mình trôi ờ, trau dồi bản thân thì chắc cũng ổn ha bạn ơi?
.Đúng rồi. Đúng rồi đó nha. <laughs> Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Nói chung là tập một cái môn thể thao mới đi. Đó, rồi ngoài ra thì cũng có thể, gọi là, học thêm một cái kỹ năng mới nào đó để nâng cấp bản thân, đó, giống như là, học thêm ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc đồ đó, hoặc là học, gọi là, học trang điểm nữa, làm cho bản thân đẹp hơn mỗi ngày. Rồi bạn th bản thân bạn cũng có những cái mục tiêu mới thì khi đó đó, bạn sẽ có nhiều cái động lực để vượt qua được cái nỗi buồn về việc chia tay người yêu cũ thôi à!
Công nhận nha, rất là hay luôn á! Có nhiều cách rất là hay với lại dễ áp dụng luôn nè, mình sẽ thử nha bạn ơi.
Ừm. OK nha, hy vọng là bạn sớm vượt qua được cái cảm giác chật vật sau chia tay nha.
Bye bye.